Uhum. Eu fui professora de língua inglesa durante 10 anos da minha vida, se eu não me engano. E eu trabalhei com todas as faixas etárias, desde 6, 5 anos até 60, 80 anos. <chuckles> Sim, mas a minha formação mesmo, a minha profisaliza profissioni pro oh meu Deus. <laughs> Ai, meu Deus! Eh, eu trabalhei muito mais com crianças do que com adultos na minha vida, então eu trabalhei em escola, eu tive contato com vários, hã, tipos de personalidades infantis na minha vida.
Ah que bacana. Olha só, que ótimo. Profissionalização. <chuckles> Ah, isso é ótimo, né? E é a criança é uma é uma idade que o aprendizado é pronto, leva-se para a vida inteira, né? Inclusive essas questões de que você citou, muito importante de, eh, aprender algo, eh, de empatia ou alguns, né, eh, sentimentos aí que a gente precisa ter.
É. Sim. Sim. Total. Total! Eu sempre quis ser o tipo de professora que eu adimina admirava quando eu era criança, porque eu tinha um amor pelos meus professores e por essa profissão tão maravilhosa, que eu quis me transformar naquilo que eu sempre sonhei. Então, eu sempre garanti que os meus alunos me vissem como um porto seguro e como uma guia pra abrir portas para o novo mundo, do conhecimento.
Uhum. É verdade. Ai. Ótimo. É, isso é muito muito desafiador também, né? Porque você tem que estar toda toda pronto Tem que ter muito conhecimento, né, e tem que ter uma empatia com cada aluno, pra ver a necessidade deles também, né, nesse aprendizado.
Muito, muito. Sim, sim. Uhum. Sim, eu tive Uhum, eu tive muitos alunos problemáticos durante a minha carreira, alunos com problemas de família, alunos, ah, que estavam passando por psiquiatras e dificuldades que eu mesma acabei passando na minha infância. Ah, então foi muito interessante me ver do outro lado, porque quando eu era criança, eu era igual eles, né. <chuckles>
Olha. Aham. Eu imagino, posso imaginar. E me conta, tem um você citou alguns, né, já, autores e livros. E, qual foi assim o maior aprendizado que você tirou, né, de algum de algum livro ou de algum conhecimento que você foi atrás, assim? Teria alguma coisinha pra citar pra gente?
Sim, sim. Uhum.

O que te motiva a continuar aprendendo?
Olha eu sempre fui uma pessoa que foi apaixonada pela literatura, e, eu sempre acreditei que a leitura e a educação, elas podem libertar as pessoas.
Ai que delícia. Ai é verdade mesmo. E você costuma ler muito e, e fazer outras atividades junto, como é que funciona?
E sim. Uhum. Olha, eu comecei a minha paixão pela literatura infantil fantasiosa quando eu era muito novinha. Eu lia livros do Dr. Seuss, que ele escreveu personagens como o Grinch, aquele vilão natalino.
Uhum. Ó que interessante. Sim.
E eu fui transitando pra contos mais adolescentes e depois mais adultos, eu passei pela fase do Harry Potter, depois eu passei pela fase do Game of Thrones, e sempre uhum.
Ai que coisa boa. E conta um po po, conta um pouquinho sobre esse primeiro livro que você lê citou do doutor, pode repetir pra mim o nome?
Dr. Seuss.
Dr. Seuss, conta um pouquinho desse livro e como é que é a história, pra quem não conhece assim.
Uhum. Claro, claro bom, o Dr. Seuss ele é um autor americano de livros infantis fantasiosos, onde ele tem criaturas, eh, e animais falantes. E todos os livros dele se passam em um universo paralelo ao nosso, onde tudo é possível, e as leis da física e do mundo não são aplicáveis.
Uhum. Olha que gos Oh i Na vida real. <chuckles>
E, todas as histórias têm uma lição moral, que é muito importante pras crianças que consomem esse tipo de conteúdo.